अ, जी, हाँ। तो क्या आप बताएँगे प्लीज़ कि आपके हिसाब से झगड़े के बाद रिश्ते में क्या बदलाव आता है?
जी अ, नमस्कार। मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि झगड़े के बाद किस तरीके से बदलाव आ सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी 2 सदस्यों में झगड़ा हो जाता है, तो पहले तो यहाँ पे देखना है, सदस्य कौन है। हालाँकि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अ, पति-पत्नी में झगड़ा हो रहा है, माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, बच्चे और माँ में, बच्चे और पिता में झगड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला, जो सबसे पहला तरीका है, झगड़े के बाद आपको बात बंद नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपने बात बंद कर दी, तो यहाँ पर झगड़ा बढ़ेगा। उसका कोई समाधान नहीं है, उसके बाद। कोई नज़दीकियाँ बढ़ीं, मतलब नज़गी दज़ नज़दीकियाँ हो ही नहीं सकतीं, फिर तो आपके बीच में। वो दूरियाँ बढ़ाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है, जब भी अगर आपका झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उस वक़्त हम क्रोधित होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी देर दोनों के दोनों चुप बैठ जाओ। आपस में एक झगड़ा हो गया ना, ठीक है। उसके आगे आप लोग आपस में बात मत करो, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने आपको समय दो, पर थोड़ी देर के बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको लगता है, उसके बाद आप लोग एक-दूसरे को वक़्त दे के बात करो। बात बंद मत करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि झगड़े के बाद, फिर प्यार बिल्कुल बढ़ सकता है।
हुँ। जी, हाँ। जी, हाँ। अच्छा। जी, हाँ। जी हाँ, बिल्कुल।
जी। यहाँ पर अ जी, जी, आप कहें।
तो मुझे भी ऐसा मुझे भी ऐसा लगता है कि झगड़े वही पे होते हैं जहाँ पे प्यार है और हम उन्हीं पे अपना गुस्सा दिखाते हैं जिन जिनकी हम परवाह करते हैं बहुत दिल से।
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा।
तो आप जैसा आपने कहा कि खुद को टाइम देना चाहिए, सामने वाले को टाइम देना चाहिए और बातचीत जो है, वो बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए।
जी, बिल्कुल। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बात बंद ना करें, समय दें खुद को भी, सामने वाले को भी, गहराई से सोचें-समझें। मुझे ऐसा लगता है जब हम अकेले में अपने आप से जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद को ज़्यादा बेहतर बता पाते हैं, कि क्या सच में यहाँ सामने वाले की गलती थी या मेरी गलती थी। हम खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते, तो हमें ये पता चल जाता है, हमारी गलती है या सामने वाले की। अगर सामने वाले की भी है तो वो अपना ही तो है, माफ कर दो और अगर यहाँ हमारी अपनी गलती भी है और हम नहीं बता पा रहे हैं कि मेरी गलती थी, तो भी ठीक है। तुम उसके पास खुद जाके बात करना शुरू कर दो, मत बताओ तुम्हारी गलती थी, पर बात करना शुरू कर लो, कि मुझे ऐसा लगता है। क्या आप हैं मेरी बात से सहमत?
जी। जी। जी, हाँ। जी। हाँ जी, बिल्क जी हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा, कि अ, माफ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं वो अपना ही तो इंसान है और वक़्त वक़्त देने से रास्ते खुल जाते हैं।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
ऐसा मुझे लगता है कि या फिर गुस्सा पकड़ के रहने से बात बिगड़ जाती है, और कुछ नहीं।
बिल्कुल सही। जी।
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि झगड़े की वज़ह से नज़दीकियाँ बढ़ती है?
अ, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि झगड़े की वज़ह से कहीं-कहीं नज़दीकियाँ बिल्कुल बढ़ती हैं, पर वहाँ जहाँ पर दोनों आपस में उस झगड़े को खत्म करने के लिए राज़ी हो जाते हैं तो। बिल्कुल अगर आप सोचोगे, नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है झगड़ा, इसने तो ऐसा कहा कैसे, इसने तो ऐसा किया कैसे, वहाँ पर नज़दीकियाँ आना मुश्किल हैं, दूरियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं। पर थोड़ा-सा खुद को समझाओ, छोटा-सा जीवन है, छोटी-सी दुनिया है, यहाँ पर सब प्यार से चलोगे, झगड़ा खत्म करते चलोगे, छोटी-छोटी बातें हैं, निकालते चलोगे, तो बिल्कुल झगड़ा खत्म हो सकता है, प्यार बढ़ सकता है।
जी, बिल्कुल। जी, सही बात। जी, बिल्कुल।
जी।
और झगड़े के बाद में अगर अच्छी-सी बात हो, तो भरोसा भी मज़बूत हो जाता है।
हाँ, बिल्कुल, मज़ भरोसा तो होता ही है मज़बूत। बिल्कुल, ये सही कहा।
जी, और छोटे-मोटे झगड़े तो हर किसी आई मीन हर रिश्ते में होते ही हैं।
हुँ। जी, जी। बिल्कुल सही।
इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मेजर झगड़ा ना हो जाए इसलिए आपको सावधानी भी रखनी चाहिए।
जी। जी, बिल्कुल सही है।
क्योंकि कुछ-कुछ झगड़े होते हैं वो रिश्ता तोड़ ही देते हैं।
हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
हर किसी इंसान में अहंकार भी होता है, उतना ही कि इस इसने ऐसा कैसे कह दिया मुझे, जैसा आपने कहा था।
बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल सही।
आपको लगता है ऐसा?
मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों के मन में ज़रूर ये भाव आता होगा कि इसने मुझे ऐसा कैसे कहा, पर जैसे कि मैंने कहा, अपने ही तो हैं, तुम नहीं समझ रहे हो, हम समझ जाते हैं, जैसे यहाँ पर मेरी माँ एक कहावत कहती है, "एक ने कही दूजे ने मानी, ईश्वर कहे दोनों ज्ञानी," तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को इस बात को ना कहीं न कहीं अ, एक अपने उस उसूल में ले लेना चाहिए। तुमने कहा चलो मैं मान लेता हूँ, मैंने कहा चलो तुम मान लो, अब दोनों नहीं मान रहे हैं तो यही झगड़ा है, झगड़ा चालू हो गया चलो हम दोनों ही नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब हो गई ना थोड़ी-सी देर, यहाँ पे झगड़ा चालू हो गया, ठीक है। दो बातें तुमने बोल दी, दो बातें मैंने बोल दी, अब थोड़ा-सा समय देते हैं खुद को, अपने दिमाग को, अपने आपको आराम देते हैं, थोड़ा-सा दूर बैठ जाते हैं, वक़्त देख लो, हो गया 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बस अब हम वापस आएँगे, चलो पानी पी रहे हो क्या? जिससे भी झगड़ा हुआ है प्यार से ऐसे बोल दो, नाराज़गी में वो हाँ कहेगा, प्यार से भी हाँ कहेगा।
जी। हाँ। ये तो बहुत सही बात है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी। किसी भी बात से बात शुरू कर दो।
जी।
किसी भी बात से, सामने वाले के साथ बात करनी शुरू कर दो।
क्या? हाँ। हाँ जी, बिल्कुल, थोड़ी-सी एक मौका लो और बात करना शुरू कर दो, चाहे वो माँ-बेटा ही क्यों ना हो? माँ ने फटकार दिया बच्चे को, बच्चा मुँह मुँह ऐसे उदास करके रूठ कर बैठ गया। ठीक है भई, माँ तो आती ही है मनाने, कभी बच्चा चला जाए माँ को मनाने, थोड़ा माँ को बच्चा जैसे माँ बच्चे को नहीं पैम्पर करती है, लाड-दुलार करती है, कभी बच्चा चले जाए अपनी माँ को लाड-दुलार करने, यहाँ पर प्यार बढ़ जाएगा। पति-पत्नी का यहीं पर प्यार बढ़ सकता है, जैसे आजकल हर छोटी-छोटी बात में तलाक हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं नौबत नौबत आएगी ही नहीं इन सब चीज़ों की फिर। झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है होने दो, थोड़ी देर के बाद आपस में कोई भी एक जना शुरुआत कर लो बात करने की, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बदलाव आएगा, एक नया अनुभव होगा और कहीं न कहीं झगड़ा खत्म होगा, नज़दीकियाँ भी बढ़ेगी।
जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बि जी, बिल्कुल तलाक तो बहुत हो रहे हैं। जी। जी। और आपने नोटिस किया होगा कि, झगड़े करने के बाद वही 2 लोग एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बात किए बिना रह नहीं स
रह नहीं जी, बिल्कुल नहीं रह सकते क्योंकि वो प्यार तो है ना, वो तो छोटी-सी गलतफहमी आपको दूर कर देती है, प्यार तो है आपस में।
जी।
ये तो चीज़ मैं बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बुरा ना मानें, क्या मैं आपसे सवाल एक छोटा-सा कर सकती हूँ यहाँ पर?
जी। जी, पूछ लीजिए।
जी, जैसे यहाँ पे अ, आपने जैसे मुझसे कहा कि एक छोटा-सा एक किस तरीके से अब मैं यहाँ पूछना चाहूँगी यहाँ पर अगर आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर जैसे ये मेरा अनुभव था, कि आप बात कर लो। अपनी बात मत रोको तो झगड़ा खत्म हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे और क्या अनुभव कर सकता है इंसान इस झगड़े को खत्म करने के लिए और नज़दीकियों की गहराई को बढ़ाने के लिए?
अ, जी, जैसे आपने कहा मेरा भी ऐसा ही घ कुछ है कि अगर अम, म मेरा और मेरी मम्मी का कुछ झगड़ा हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, तो फिर ऐसा होता है कि अ, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने दिल दुखाया होगा, ऐसा फ़ील होता है अंदर। आपको लगता है ऐसा कभी?
जी। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, लगता है।
जी, तो फिर बाद में बाद में वो पछतावा होने लगता है कि ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था, मम्मी को बुरा लगा होगा। तो फिर ऐसे ही उ ज़्यादा देर तक बिना कहे रह नहीं सकते।
बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने। ज़्यादा देर हम नहीं बात किए बिना रह सकते हैं, कुछ लोग होते भी हैं, जो बहुत लम्बा झगड़ा चला लेते हैं। 1-1 2-2 दिन बात नहीं करते हैं, वहीं पर दूरियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, ऐसा मुझे लगता है।
जी। जी। तो फिर वो थोड़ा-थोड़ा करके, बात करना खत्म ही हो जाता है उन लोगों का, जो अच्छा नहीं है।
हाँ, खत्म। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही।
और इस वजह से लोग जो हैं, वो स्ट्रेस में या फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं।
बिल्कुल, और कहीं न कहीं उनमें वो अकेलापन भी आ जाता है। क्योंकि आपने बात करना बंद कर दी और अपनों की जगह हम बाहर दुनिया में अपने-अपने ढूँढ़ने लग जाते हैं, हम दोस्तों में पूरा अपनापन ढूँढ़ते हैं, अपने परिवार से ही दूर हो जाते हैं इसी कारण।
जो बिल्कुल सही। जी। जी, बराब जी। अब ऐसा ही अगर पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका के बीच में देखा जाए, तो उनमें भी ऐसा ही होता है, वो एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन ईगो भी बहुत है, बात कैसे करें?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही।
तो फिर, दिन-दिन भर बात नहीं करेंगे, घर पे रहेंगे, याद करते रहेंगे।
ऐसा ही होता है, तो उससे अच्छा है कि बात करो खुल के। जो है मन में, बता दो।
बिल्कुल।
थोड़ा जो है वो बहस निकल जाए और फिर बाद में सब कुछ अच्छा हो जाता है।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सही कहा आपने कि बहस थोड़ी-सी हो गई, ठीक है? अब जाने देते हैं, थोड़ा तुमने माफ़ किया, थोड़ा हमने माफ़ किया, यही तो समझदारी है।
जी। मन में रखने से कुछ नहीं होता।
बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, यहाँ पर अ, मैं थोड़ा-सा और डालना चाहूँगी, एड करना चाहूँगी अपनी बात को अ, अगर आप इजाज़त दें तो? यहाँ पर अ, मैं ये चाहूँगी एक और चीज़ कहना जो मेरा अनुभव है, मेरा अपना जीवन का अनुभव है कि यहाँ पर जैसे कभी मेरा भी अपनी माँ से झगड़ा हुआ है, कइयों बार हुआ है, कइयों का होता होगा, वहाँ पर क्या होता है बिल्कुल, हो सबका होता है। कभी मैंने अपने माँ माँ माता-पिता को भी देखा है, वो भी झगड़े हैं, मैंने अपने दादा-दादी को भी देखा है, वो भी झगड़े हैं लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत बहुत कॉमन है कि यहाँ पर कोई भी एक-दूसरे से बात करना बंद नहीं करता और वहाँ पर ये होता है कि क्योंकि मैंने अपने बड़ों को देखा, उन्होंने झगड़ा तो किया, बात नहीं बंद की, मैंने भी उसी रास्ते को अ, अपनाया, यहाँ पर मुझे ये पता है आज मैं वही करुँगी, आगे हमारी जनरेशन उसी रास्ते को अपनाएगी। झगड़ लिया, आगे नहीं बढ़ाया, बात ख़त्म कर दी वहीं का वहीं, यही अनुभव मैं अपने मित्रों के साथ भी करती हूँ, झगड़ा हो जाता है दोस्तों के बीच में भी होता है। होता है मैं कभी बात नहीं बंद करती हूँ, अब वो मेरे साथ कभी बात नहीं बंद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा तरीका झगड़े ख़त्म करने का प्यार को बढ़ाने का, बात बंद मत करो। जो आजकल के दौर पे लोग कर रहे हैं कि झगड़े के दौरान अ, बस बात बात ही बंद कर देते हैं, बातचीत बिल्कुल बंद कर देते हैं तो प्यार बिल्कुल मजबूत नहीं हो पाता है, बातचीत बंद मत करो क्योंकि अंदर में प्यार तो है, तो वो मजबूत तो होगा ही होगा, यहाँ पर आपका क्या कहना है?
जी। जी बिल्कुल। जी। जी सबका। जी बिल्कुल। अच्छा। जी बिल जी बिल्क बिल्कुल सर। जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, किस तरह की भी बातचीत हो लेकिन करो, दोस्तों में भी जब होता है तो वो वो तो अ, एक अलग रिश्ता होता है हमारा दोस्तों के साथ।
बिल्कुल।
तो फिर वही।
यहाँ जी, जी। जी, आप कहें, जी।
अ, जी नहीं आप कंटिन्यू करो।
ओके, अ, अच्छा यहाँ पर एक ये भी होता है जैसे अ, हमारे पड़ोसी होते हैं, छोटी-छोटी बात पे पड़ोसियों में भी किस तरीके से झगड़ा हो जाता है, तुमने मेरे यहाँ पे कार कैसे लगा दी? या तुम्हारे यहाँ से मेरे घर में पानी आ रहा है। तो यहाँ पर भी वो उसको बता देगा, वो उसको बता देगा तो हम ऐसे एक दूसरे के कान से जाते-जाते इतना झगड़ा बढ़ जाता है, बुराइयाँ बढ़ जाती हैं। वहाँ पर भी प्यार से जाओ बात करो, बैठकर बात करने से ज़रूर हल निकलता है। बात की, हल निकला, तुम्हारा भी रास्ता खुल गया, हमारा भी रास्ता खुल गया, झगड़ा खत्म हमारे बीच में।
जी, बिल्कुल ये तो सही। जी। जी, जी। जी, जी, पड़ोसी वाला जो आपने बोला ये तो बहुत, बहुत सही है। क्योंकि पड़ोसियों में बहुत झगड़े होते हैं और नहीं होना चाहिए क्योंकि पहला सगा तो पड़ोसी ही होता हैं।
जी। बिल्कुल और वो छोटी-छोटी बात पे झगड़े ढूँढ़ते हैं कभी-कभी।
रिश्तेदार तो बाद में आ जी, बिल्कुल, कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जो बिना वजह परेशान करना चाहते हैं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। जी, जी।
सभी। तो आपको क्या लगता है? किस बातचीत से प्यार मजबूत हो सकता है? किस तरह की बातचीत से?
यहाँ पर जी, जी, जी। अ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले अपने आप से पूछो, क्योंकि हम अपने सबसे बड़े दोस्त होते हैं। अपने आप से अकेले में पूछो क्या यहाँ मेरी गलती थी, अगर मन में मन ने कह दिया हाँ यहाँ तेरी गलती थी पास वाले की गलती नहीं थी। बस, क्योंकि एक ईगो है, हम तो जाके माफी नहीं माँग पाएँगे और उन्हें बोल नहीं पाएँगे कि मेरी गलती थी, तो ठीक है। मत बोलो, पास चले जाओ, प्यार से अ, छोटे-से तरीक़े से बात करने का तरीक़ा ढूँढ़ लो, अपने घर वाले हैं, पानी का ग्लास भर के दे दिया। चलो आ जाओ साथ में टीवी देख ली, साथ में बैठ लिए, एक हँसी-मज़ाक का माहौल बना लिया, या ये कह सकते हैं दोस्तों में मित्रों में अगर झगड़ा हो रहा है, चल छोड़ ना यार, बातें करते हैं। हम ये वहाँ जाके कह सकते हैं, हमारे बड़े से हमारा झगड़ा हुआ और हमें लग रहा है हमारी गलती है, तो चलो एक क्षमा माँग ली हमने उनसे जाके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये छोटे-छोटे तरीक़ों से हम अपना झगड़ा ख़त्म कर सकते हैं।
जी। हाँ। जी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही।
जी। यहाँ पे आप अपना कुछ अनुभव बताना चाहेंगे?
अ, जी हाँ, मेरे तो अक्सर दोस्तों के साथ, झगड़े होते रहते हैं छोटी-छोटी बातों पे, लेकिन फिर बाद में एक-दूसरे को मनाने से वो सुलझ जाता है और अच्छा लगने लगता है। फिर उसके बाद में जो दोस्ती है, वो और गहरी हो जाती है।
जी, जी। तो अ, मैं तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि आप पहले जाके बात करते हैं या आपके मित्र ज आके पहले बात करते हैं?
अ, जी, ऐसा ऐसा नहीं है कि, कोई एक लोग कोई एक ही करता है, कभी मैंने की है, कभी उन्होंने की है। तो ऐसे ऐसे बहुत बार हो चुका है।
अच अच्छा। तो मतलब ये कह सकते हैं, कभी आपको अपनी गलती का अनुभव हो जाता है, कभी उनको हो जाता है। <chuckles>
जी। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो है, वो ऐसे अ, करेक्ट स्केल पे है। ऐसा नहीं है कि मुझे ईगो है या फिर उनको ईगो है।
बिल्कुल। नहीं, नहीं, ये तो सही बात है और ईगो होना भी नहीं चाहिए। ये तो सही है।
मैं जी, बताइए ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल।
जी, जी।
आपके साथ हुआ है ऐसा कभी दोस्तों के साथ?
ये तो आपने सही कहा। अ, नहीं, मैं ज़्यादातर मेरे झगड़े कम होते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, एक ने कही, दूजे ने मानी, भगवान जी कहें, दोनों ज्ञानी। तो इस बात को मैं बहुत ज़्यादा लेके चलती हूँ, तो कहीं न कहीं भगवान जी की दया है कि मेरा यहाँ पर झगड़ा बहुत कम होता है लोगों से, क्योंकि मैं बहुत बड़ी जल्दी मान जाती हूँ। तो यहाँ पे
जी। जी। ता स्वभाव रखना बहुत अच्छी बात है।
सबका स्वभाव ईश्वर ने अपना बनाया है, सही कहा।
हुँ, बिल्कुल।
जी। अ, यहाँ पर मुझे आपसे ये जानकारी के बारे में बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये
जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा।
जो सबको बात करना चाहिए इसके बारे में खुल के।
खुल के बात करनी चाहिए, जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा।
जी, बिल्कुल।
तो, ठीक है, ब अ, ईश्वर ने चाहा फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आपका धन्यवाद।
बात कर सकेंगे, ठीक है। जी, आपका भी, कोई बात नहीं।
जी।